Eu sabia, eu sabia, eu dei o meu sent pêsames dele pra ele no Facebook, encontrei com ele no shopping, sem avisar, não foi combinado, sabe, aí veio pai na cabeça, eu achei que era piada, e não era o que veio en entende?
Que horror! Que horror. <gasps> Nossa! Que gafe, hein. Que cara que ele fez?
Ah, ele sabia que eu sabia.
Hã.
Ele falou assim: "Ah, você, ah, v vou falar nada não", sabe.
Ah.
Vou falar nada não, você porque ele sabe que eu sou brincalhão também. Ele não levou a mal.
Aham. É, ele ele viu que foi s você devia ter falado: "Pô, cara" não tem como explicar essas coisas também, aí já f fica pior. É melhor ficar quie
Não levou a mal ele. A minha esp é, ele é amigo. A minha esposa na hora: "Mô, como é que você fala uma coisa dessa, oh, oh?". Aí ela foi lá, deu um abraço nele, deu os pêsames, essas coisas.
Aham. Meu Deus, que
E eu, assim, gelado. Aí eu eu notei a gafe na hora, gelado, falei: "Não, não, não, é porque ele tem muitos filho que ele não reconheceu aí pela se ele for no Ratinho, ele é o sucesso do teste de paternidade". Mas ficou ruim, nenhuma piada entrou, na nada.
Você nã Aham. Nada, não não dava
Tudo errado. A e essa aí eu sinto até o coração ge
Ainda bem que você não estava sozinho, né, nessa, né.
Essa aí eu meu coração gela só de lembrar até hoje. <chuckles>
Nossa, é é pesado mesmo. Eu acho que você já tentou não falar nada?
Não me julgue, não me julgue! Não me julgue, porque